Mmh, je pen je pense qu'il y a certaines bases, heu, minimum, à avoir. Ça vient pas de moi, ça vient d'un, hem, d'un d'une espèce d'influenceur américain qui a fait des études enfin un influenceur aujourd'hui c'est un influenceur, c'est quelqu'un qui aide les gens, heu, à redresser leurs finances. Hem, il s'appelle Dave Ramsey c'est c'est un Américain, il fait des ouais ouais ouais ouais, ben heu, en fait, il explique, il dit: "C'est c'est très simple. Quand quand vous commencez, heu, déjà il faut vivre, heu, un tout petit peu en dessous de ses moyens. Il faut pas vivre au-dessus de ses moyens. C'est c'est quand même la base". Heu il il préconise, et je suis assez d'accord, de d'éviter tout ce qui est les paiements en 4 fois heu, tout ça parce que c'est, co comment il dit? Heu, il il il il évoque un passage de la Bible. Il il s'y réfère, il dit que: "Le le le l'emprunteur est est toujours d'ailleurs, c'est comme ça dit dans la Bible: l'emprunteur est toujours, heu heu, esclave, heu, de de c de qui est à qui il emprunte". Donc il déco il préconise de pas faire ça, et et je trouve qu'il a raison. Et Il
Mmh mh. D'accord. Tu le suis? Ouais. Ouais, ça, je suis d'accord. Mmh mh. Ah, je le fais tout le temps. <laughs>
Ouais, Et et et, le la chose qui je trouve qui est très très intéressante qu'il dit, c'est qu'il faut mettre à un moment au tout début, il donne des é il donne des étapes. Il dit: «Au tout début, ce que vous faites, c'est que prenez au moins 1 000€. Essayez d'avoir 1 000€ de côté. Au tout début, vous mettez 1 000€ de côté. C'est une somme que vous touchez jamais jamais jamais. Le seule moment où vous la touchez, vous allez y piocher dedans, c'est, heu ben, heu, votre voiture, il faut changer des pneus ou elle a un un un problème, heu, un problème inattendu, hop vous pouvez, heu, sortir, heu, ce qu'il faut». Et en fait, ça donne une tranquillité d'esprit. C'est-à-dire que: «OK, j'ai ce mini matelas tout petit, et et et ça permet de partir». Et après il dit: «Vous vous continuez à cumuler» et il dit: «Vraiment l'étape qu'il faut atteindre c'est d'avoir entre 4 à 6 mois de, heu, de côté, heu, de de de dépenses couvertes». Voilà. Si demain je devais perdre mon travail, j'ai 6 mois devant moi, à mon train de vie, voilà, avec mon train de vie pour payer loyer, internet, électricité.
Oui. Mmh. Mmh mh. Mmh mh. D'accord. D'accord. Mmh mh. D'accord. Non, mais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 C'est pas si évident hein!
Pourquoi c'est pas évident? Il faut il faut faire quelques sacrifices pendant un temps et
C'est pas si C'est quoi, les sacrifices? Ton toi, heu, ton ton <laughs> c'est quoi, les parce que moi, mon salaire il part dans mes factures, donc heu, je je vois pas heu quel
Heu, non c'est, bah Oui, mais après après après peut-être que le loy le loyer est trop élevé? Est-ce que l'électricité est pas trop élevée? Est-ce qu'il y pas d'achat de chaussures pour rien? Est-ce qu'il y a pas 150 abonnements, heu, Netflix, Amazon? Est-ce que le téléphone juste pour passer des appels, il faut un forfait à 60€? Heu, est-ce que l'iPhone, heu, je sais pas combien à 1 200€ a été acheté. En fait, il il aide les gens qui il aide des gens comme ça qui qui qui fait ça.
Mmh mh. Non non non, oui. Non, pas du tout. Non, non, plus heu, non, non ,plus <laughs> non, non. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais non, mais il y a il y a beaucoup de travailleurs qui sont pauvres.
Oui oui oui, mais c'est pas évident, mais il il explique qu'il faut essayer d'y arriver.
Oui, je comprends, et en tout cas c'est de très bons conseils. Ça a l'air d'être un super monsieur, hem. Beh je te remercie de m'avoir raconté heu heu la sécurité et la passion. Comment tu la vois, parce que c'était très intéressant et très enrichissant. Mmh.